ค่ะ นี่แสดงว่าคุณ คุณพูดเรื่องโดนจี้มา แสดงว่า เคยโดนจี้มาใช่ไหม?
อืม ยังไม่เคยเลยครับ ยังไม่เคย แต่ผมกลัวไว้ก่อนละกัน เพราะว่าเพื่อนผมโดนกันหมดเลย มีผมไม่โดนคนเดียว ผมว่าผมก็เตรียมตัวค่อนข้างดี คือแบบเราก็แบบล็อก เราเช็กของเช็กอุปกรณ์ตลอด เพราะว่าผมเที่ยวคนเดียวเนาะ แล้วผมก็ อ่า เหมือนกับว่าดูเรื่องการเที่ยวคนเดียวมาเยอะอะครับว่า มันอันตรายนะ มีกฎเกณฑ์ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันน่ะ แล้วคนที่เหมือนกับว่า อ่า หุนหันพลันแล่นหน่อยแล้วกันที่ชอบท้าทายหน่อยชอบลุยหน่อย ก็มักจะเจออะไรแบบนี้แหละครับ แบบคนที่คิดแบบ โอ้ ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเจอทุกคนเลย เราก็เลยแบบพยา ยาม ที่จะทำตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะครับ มีการเช็กของตลอด มีเกณฑ์ชัดเจนเลยว่า ที่ที่เราไปอะ กับสถานที่ที่เราเลือกที่จะไปเที่ยวอะครับ มันจะต้องมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง แล้วก็ทำให้เรามีความสุขในการเปิดโลกตัวเองด้วยเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คือสำหรับผมอะ มันก็เหมือนที่ผมพูดเรื่องความปลอดภัยมันไม่เท่ากันเนาะ ในการที่เราไปเที่ยวเรื่อย ๆ แล้วเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่า เราอะเก่งขึ้นเนาะ เราพร้อมที่จะไปเที่ยวที่ที่ยากขึ้น แต่คนส่วนใหญ่อะครับมักจะเอาความมั่นใจไปคู่กับความ อ่า ละเลยใจเนาะ แบบว่าประมาณว่า เอ๊ย ฉันเก่งแล้ว ฉันก็ไม่ต้องเช็กอะไรมากแล้ว สำหรับผมก็ไปเที่ยวที่มันน่ากลัวขึ้นเรื่อย ๆ นะ แต่ผมก็ยังแบบยิ่งที่ ยิ่งไปเที่ยวที่น่ากลัวขึ้นเรื่อย ๆ เราก็ควรที่จะแบบ อ่า เพิ่มเติมความปลอดภัยของเราให้มากขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ อะครับผม
อ้อ โอเค ๆ อา ๆ ๆ ๆ โอ้ ดี โชคดี อืม ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม โอเค ๆ อันนี้ก็เนาะเข้าใจได้ค่ะ แล้ว อ่า คุณช่วยแบบว่าช่วยแบบยกตัวอย่างเกณฑ์ 3 ข้อที่คุณใช้บ่อย ๆ แล้วแบบเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้ไหมคะ? ว่า ครั้งล่าสุดเนี่ย เอาเกณฑ์พวกนี้ไปใช้ยังไงบ้าง?
อืม อืม อา ได้ครับ อันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนเนาะ อีกข้อหนึ่งที่ผมอยากพูดถึง ก็คืออาหารครับผม ผมอยากกินข้าวอร่อย <laughs> ไปเที่ยวคนเดียวต้องกินข้าวให้อร่อยก่อนเนาะ เออ สำคัญครับผม ใช่ ถ้าเราแบบไปเที่ยวทั้งที แล้วได้กินแต่แบบ โอ้โฮ! อาหารไม่อร่อยเรารู้สึกเปลืองเงินเนาะ ที่ล่าสุดที่ผมไปนี่ก็เลยไป บินไป เอ่อ แอฟริกานู่นครับ นามิเบียเนาะ
อา โอเค อ้าว! อันนี้เรื่องสำคัญเนาะ คนไทยอะ เออ คนไทย อ้อ ใช่ ๆ โอ้โฮ ไปไกลมาก
ครับผม คือนิ อันนี้ก็ต้องบอกสั้น ๆ เนาะว่าจริง ๆ ผมมีเกณฑ์อันลับอันเล็ก ๆ อันหนึ่งด้วย ถ้ามีเพื่อนน่ะ ถ้ามีเพื่อนที่เรารู้จักเป็นคนประเทศนั้นน่ะจะยิ่งดีเลย คือผมมีเพื่อนที่ อ่า เป็นคนนามิเบียพอดีเขาเพิ่ง อ่า แต่งงานเนาะ แล้วเราก็เลยไปร่วมงานกับเขา อย่างเงี้ยครับผม เป็นเพื่อนสนิทเลยเนาะ ใช่ เราก็เลยรวด อ่า ไปงานแต่งแล้ว แล้วก็รวด เที่ยวคนเดียวต่อด้วย คือเราก็ไม่อยากไป <laughs> ไปอยู่กับ อยู่กับเมืองเพื่อนนั่นแหละ แต่เราก็แบบอยากให้เขาใช้ฮันนีมูนอย่างเต็มที่เนาะ ไม่อยากมาเที่ยวกับเรา เราก็ไปร่วมงาน แล้วก็แบบแวะไปเจอกันนิด ๆ หน่อย ๆ ก็พอ อันนี้ก็ใช้เกณฑ์ สาม ข้อนี่แหละครับ อาหาร ความปลอดภัย แล้วก็เรื่องงบประมาณเลยครับผม
ค่ะ ไปยังไงคะ? ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เข้าใจ อื้อฮือ ค่ะ

คุณเลือกปลายทางเที่ยวคนเดียวด้วยเกณฑ์อะไรบ้างคะ? ลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ว่าแบบ เออ ถ้าคุณต้องเที่ยวคนเดียวเนี่ยคุณนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกเอ่ย ความปลอดภัย งบประมาณ เวลา หรือบรรยากาศไหน อืม ลองพูดให้ฟังได้ไหมคะ?
อืม อา ครับผม ก็ประมาณนั้นแหละครับ ก็หลัก ๆ แล้ว ก็เหมือนที่คุณว่ามาเนาะ แต่มันจะมีรายละเอียดยิบ ๆ ย่อย ๆ ไปอีกเนาะ เดี๋ยวผมต้อง อา เกริ่นก่อนว่าเราอะเป็นคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวอยู่แล้ว แต่คน เป็นคนเที่ยวคนเดียวแล้วมีความสุขเนาะ ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนิด หนึ่ง แล้วกันในการเที่ยวคนเดียว ครับผม แต่ อืม ก็จะมีหลายอย่างเนาะ สิ่งสำคัญที่สุดเลยแล้วกันอันดับแรกเลยเนาะ อันดับแรกเลยก็ต้องเป็นความปลอดภัยอยู่แล้วครับ เพราะว่าเราเที่ยวคนเดียวเนาะ มันเป็นเหมือนกับว่า อ่า ถ้าเกิดปัญหาอะไรอะ เราก็จะหาคนช่วยเหลือยากในระดับหนึ่ง ดังนั้นน่ะความปลอดภัยนี่แหละครับ อ่า เราก็จะ อ่า เป็นอันดับแรกเลย ซึ่งอันนี้ความปลอดภัยเนี่ยของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับ ว่า เอ่อ สำหรับคนความปลอดภัยหมายความว่ายังไงเนาะ สำหรับผมอะคือประมาณว่าผมจะไม่โดนปล้นแล้วกัน โดนขโมยนี่อาจจะ โอ้ คือยังพอรับ ได้ อยู่นะ ถ้าแบบโดนจิ๊กกระเป๋าอะไรไปอย่างงี้นี่ผมยังโอเคอยู่นะ แต่ว่าถ้าแบบโดนจี้ โดนปล้น อะไรอย่างเงี้ย นี่คือเหมือนกับว่าไม่โอเคแล้วอะครับผม
อา ค่ะ ๆ เออ ดี เออ ๆ ค่ะ อา ใช่ <chuckles> เออ ๆ ๆ เออ ๆ ๆ อืม โอเค แล้ว เอ่อ ก็เนื้อความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งใช่ไหมคะ? แล้วที่เหลือเนี่ย อะไรตามมาบ้างคะ?
อืม ครับผม